जी, जी, जी। हाँ।
और, मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि हमें एक-दूसरे से सीखना ही चाहिए और हमें अपने विचारों को ही मजबूत करना चाहिए।
अ, जी। जी, जी, जी, विचार ही हैं जो मायने रखते हैं, बाकी लोग तो बदलते रहते हैं, विचार ही मायने रखते हैं।
क्योंकि जी। विचार ही मायने रखते हैं, विचारी ही एक इंसान से दूसरे इंसान तक जाते हैं और विचारों से ही पता लगता है कि व्यक्ति क्या सोचता है आपके बारे में।
और जी, जी। बिल्कुल, बिल सही बात, सही बात बिल्कुल, और जैसे कि आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा जैसे समय भी अब ख़त्म होने को है बातें तो हैं बहुत पर समय कम है, पर मुझे आपके विचार जानके बहुत अच्छा लगा अगर आप अगर युवा नेता बनना चाहें तो मैं बहुत हित में हूँ कि आप आगे जाके एक नेता के लिए आप ट्राय करिए बाकी आपसे वार्तालाप करके बहुत अच्छा लगा, जी धन्यवाद, शुक्रिया और शुभ रा
जी, समय कम है। जी, धन्यवाद, मे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
जी, शुधन

देखिए, युवाओं का राज़नीति में आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है मेरे हिसाब से। क्योंकि आजकल जो देखा गया है बहुत स बहुत युवा अ अक्सर आजकल का युवा पढ़ा लिखा है समझदार है। और
जी, जी। जी, जी, बिल्कुल। जी। जी।
बहुत ज़्यादा बातें आज का युवा जानता है जो शायद पॉलिटिशियंस भी नहीं जानते।
जी। जी, जी।
इसका पढ़ाई से तो रिलेशन है ही। बल्कि सोशल मीडिया ने आजकल बहुत ही ज़्यादा एक कॉन्ट्रिब्यूशन दिया है। युवाओं को, अपनी सोच को और भी ज़्यादा एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए।
जी, जी। जी। जी, जी।
अभी हाल ही में आपको एक रिसेंट ये नेपाल का पता चला होगा। सिर्फ़
हाँ, वो सुना है मैंने। जी।